जी, देखिए नए-नए कौशल सीखने के ना काफ़ी लोगों को शौक होते हैं क्योंकि देखिए रोज़मर्रा के जीवन में, काफ़ी लोग थोड़े-से वो थक-हार जाते हैं और लगता है कि यार अब कुछ तो नया करें या कुछ तो नया सीखें, अब समय भी कम रहता है और कहीं न कहीं अ, वो बचपन जितनी छूट नहीं रहती। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता था कि नए कौशल जब भी आप सीखते हैं, तो क्या-क्या बाधा आती है? आपके आपके अनुभव में ऐसा कुछ हुआ?
हुँ। जी, हाँ, ज़रूर अ, देखिए एक तो आपने आपने ही शुरुआत में बता दिया कि समय नहीं ब समय का बताया आपने, वो तो है। समय तो है ही है, समय की बहुत बड़ी बाधा होती है क्योंकि देखिए हमारी अ, ज़िंदगी में इतना फास्ट-पेस्ड है हमारी ज़िं दुनिया भी अ, स काम भी करना है और वक्त भी पता नहीं चलता और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है मतलब आने-जाने में। अ, तो ये सब ये भी है और फिर घर की अलग ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, तो ये स इतना बर्नआउट हो जाते हैं हम बै पहले तो जो टैग लगवाया वर्क-लाइफ बैलेंस करना बोल के सब हर किसी के उसमें लगा है कि काम और निजी ज़िंदगी को संतुलन बनाए रखने का। ये सब चीज़ें सुनने के उसमें देखिए कहीं न कहीं अ, इतनी अ, मतलब थकावट हो जाती है कि ये ये इसमें समय निकालने के लिए थोड़ा वक़्त वो हो जाता है, मतलब बाधा आ जाती है। अ, तो देखिए अ, ये तो ये तो एक है। और एक है देखिए कि क्या होता है ना आजकल ना कोई भी कौशल सीखने का ल बोलते हैं, तो सबके दिल म दिमाग में औ ये आते हैं और यही कहते हैं कि ये कौशल आपके लिए कितना काम आने वाला है? मतलब के आप क्या इसमें करियर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो या फिर आपको कितने पैसे कमाओगे? तो जो भी कौशल है ना करियर पैसा कमाने के उसमें अ, वो कर रहे हैं बहुत से लोग। अ, तो लो 4 लोग जो कहते हैं ना 4 लोग की बातें भी व आती हैं, ये भी एक बाधा है अ, जी। तो और एक है जो है कौशल का देखिए आज वैसे तो आजकल इतनी मतलब डिजिटल का ज़माना है, बहुत से इतने लोग हैं और किसी को मतलब समझ में नहीं आता है, मतलब आप देखते हैं कि वो इतने टैलेंटेड हैं कोई आईआईटीएन है, कोई इतना एक्सपीरियंस 20-25 साल का एक्सपीरियंस है वो व व्यक्ति को आप संकोच में पड़ जाते हैं कि अरे किससे सीखा आखिर सीखा सीखा जाए तो किससे सीखा जाए? अ, तो ये भी एक अ, तीसरी बाधा लगती है मुझे। जी।
जी। <chuckles> जी। जी। हुँ, जी। जी, देखिए आपने तो बहुत जो-जो बात बताई वो काफ़ी ही मतलब ऐसे बात बताई जो स्पष्ट है और सही है, सही जीवन में असल जीवन में यही सब बाधाएँ आती हैं और देखिए जैसे कि आप बता रहे थे काफ़ी लोग ना अ, इस कौशल में भी कोई ना कोई प्रकार की फ़ायदे ढूँढने लगते हैं कि क्या इससे कोई आर्थिक फ़ायदा है, कि क्या इससे उनके कामकाज में या अ, सोशल इमेज में कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आजकल सोशल इमेज भी एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा निजी अनुभव है जिसमें आपने कोई कौशल सीखने का कोशिश किया हो लेकिन शुरुआती दौर में आपको बहुत मुश्किलें हो रही हो और कोई ख़ास वजह आपने नोटिस की, कि क्यों आपको मुश्किल हो रही थी और आपने उसका समाधान कैसे निकाला फिर?
देखिए अ, वैसे तो मैं ये कौशल मेरे एक मतलब ए होती है ना एक इच्छा थी। अ, लैंग्वेज स्किल थी मतलब जैसे कि अ, मुझे नए-नए भाषाएँ सीखने का बहुत शौक था तो इस हिसाब से मैंने एक स्किल सीखी थी अ, तो मुझे मैं सीखने वाली थी अपना जर्मन का, तो जर्मन लैंग्वेज मुझे एक तो स अ अ, क्या बोलते हैं सो उसकी जो भाषाएँ हैं और जो मतलब जो म लैं क्या कहते हैं लेटर्स पे जो हिम डॉट डॉट्स बिंदुएँ डालते हैं वो लोग मतलब मतलब क्या है उसका वो मुझे अ, कहीं न कहीं वो प्र आकर्षित करती थी। वो सीखना जिज्ञासा पैदा किया था कि, क्या मतलब हो ये डॉ डबल डॉट्स डाल के हल अल्फाबेट में, अल्फाबेट्स तो इंग्लिश के ही लग रहे हैं लेकिन ये डॉट्स का महत्व क्या है इसमें, तो ये और एक उनकी जो भाषा बा बात करने की थी। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री दे देखी थी वर्ल्ड वार 2 की तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा किस तरीके से वो वार्तालाप कर रहे हैं बोलकर। अ, तो ये इस ये सीखने का कोशिश किया था। अ, तो देखिए मैं तो पहले अम, इसके साथ-साथ मेरा और एक भी कौशल था मतलब ये तो पहले था। अ, दूसरा कौशल तो अपना ये आईटी स्किल का था जो कि पावर बीआई था। अ, ये तो देखिए मैं अपना मतलब जो है फील्ड उसे चेंज करने के लिए अ, सीख रही थी कौशल अ, क्योंकि मेरे को कुछ है ना नया अनुभव या नई, अ, नई जिज्ञासा भी पैदा हुई थी कि मैं ये फील्ड बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। अ, ग्रोथ भी करियर ग्रोथ के वास्ते सीखने का सोचा था, जी।
अरे वाह! हुँ, हुँ, जी। अच्छा। हुँ। जी, देखिए ये तो आपने सही बताया कि कहीं न कहीं आपने जो-जो 2 कौशलें सीखीं, उनमें से 1 जिज्ञासा की वजह से आई और दूसरा कहीं न कहीं आपको कुछ नया सीखना था जिससे कि आप अपने करियर में भी बढ़त कर पाएँ जो कि बहुत शानदार है। आपने जो भी बताया काफ़ी एकदम मज़ेदार सा लग रहा था सुनने के लिए। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप ये चीज़ें सीख रहे थे, तो सबसे बड़ी रुकावट आपके हिसाब से क्या है मतलब आपको क्या-क्या रुकावटों का अनुभव हुआ? जैसे समय अ, डर, संसाधनों की कमी या कुछ और? ऐसे मतलब क्या लगता है आपको कि इनमें से कौन-सा है जो सबसे बड़ा रुकावट बन के निकलता है?
अ, जी देखिए वैसे तो तीनों थी, समय तो था ही था, लेकिन जो संसाधन थे अ, कुछ कह रहे थे कि आपको इस तरीके से सीखना है, कुछ ऐसा बोल रहे थे इस तरीके से सीखना है और यूट्यूब में तो, यूट्यूब तो था ही था मेरा एक अ, मतलब मोर अ, टूल जिसे मैं सीखूँ सीख अ, चीज़ें, लेकिन एक कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर बोलता था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, सीखना क्यों है, कुछ होने वाला नहीं है ऐसी-ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी फैलाने वाले थे और कुछ लोग बोलते थे कि अगर ये कौशल, ख़ास करके आईटी स्किल की अगर मैं बात बोलूँ, तो बोलते थे कि एआई खाने वाला है, क्यों सीखा जा रहा है ये? अ, तो एआई तो कोडिंग सीखने वाला था, इसका तो कहीं भी तक उसका प्र प्रभाव तो अभी तक नहीं पड़ा है, वो साय अभी समय में लगेगा उसको और जब तक तो आने वाला, जब तक तो उसका अनुभव ले सकती हूँ ना मतलब, तो ये नेगेटिव कमेंट्स सुनकर मतलब एक आता है ना आप जब नेगेटिव रिव्यूज़ देखते हैं तो च आपके दिमाग में आता है कि अगर सच में लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या ब ये बात सही है? क्या आगे बढ़े या ना बढ़े अ, ये एक होता था और और एक अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि शिक्षकों को अगर मैं ले लूँ, ऑनलाइन कोर्सेज़ का भी, ऑनलाइन अ, क्लासेज़ भी लेना सोचा था, तो उसमें भी अ, लोग बोलते थे कि ये शिक्षक सही नहीं हैं, इनका कहना गलत है, वो ये बोलकर अ, ये भी एक अ, बाधा थी, तो देखिए सबसे ज़्यादा ना मेरा ना ये मानना है कि ना रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा थे, बोलते अ, कहा जाता है ना कि जब आपके पास अ, बहुत ज़्यादा जानकारी हो, तो आप ओवरथिंकर बन जाते हैं तो मेरा भी वही हशर था, मैं ओवरथिंकर प्रोक्रास्टिनेटर बन गई थी कि अरे, सीखना है या नहीं सीखना है बोलकर, तो बहुत ही अ, ये बाधाएँ थी अ, 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा अधिक से अधिकतम। अब स रही बात समय की, देखिए वो तो बाधा थी, लेकिन फिर भी अ, जैसे कि वीकेंड पे समय मिलता था, जब कुछ क जॉब का कुछ ख लेना देना नहीं जॉब्स करना नहीं होता था, तब ठीक है कर ले सकते थे। अ, लेकिन रिसोर्स पे ही बात बोड़ी बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे लिए, जी।
हुँ, हुँ, जी। बिल्कुल। जी। अच्छा। जी ये तो आपने सही बताया और किस प्रकार से आपने एक बात को बताया जो मेरे ध्यान में बहुत आई, कि कैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत नकारात्मक बातें करते हैं कि जब भी आप कुछ नया सीखने वाले होते हैं और ऐसे लोग जब कुछ बोल देते हैं ना तो बड़ा सही मायने में बहुत ही अजीब लगता है और कहीं न कहीं लगता है अरे यार, अभी तो बस सीखना चालू किए थे और फिर इन्होंने ये सब बातें कर दी। तो काफ़ी इधर-उधर के अ, चीज़ों का भी हमारे ना अ, मानसिकता पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारे सोच पे बहुत फ़र्क पड़ता है और ये भी फ़र्क पड़ता है, कि कैसे हम आगे उस चीज़ को निभाते हैं। वैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने जो जो तकलीफें बताई, वो सारी तो एकदम ही ऐसी है कि बहुत जेनुइन है, सारे ही व्यक्तियों के साथ ये होती ही होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इन चीज़ों का समाधान कैसे निकाला? मतलब ऐसा कौन-सा तरीका आपने अपनाया, जो आपके लिए बहुत काम आया? और फिर आपको लगता है कि वो बाकी लोग के लिए भी बहुत काम आएगा जब वो कुछ नया सीखेंगे।
अ, जी, देखिए समय का तो अगर मैं बोलूँ तो दी अगर आप समय का प्रबंधन, जैसे कि प्लानिंग करेंगे, अच्छे तरीके से कि कैसे-कैसे कौन से स चीज़ों के लिए इतना समय व्यक्त करें? अगर आप वो एक बार निकाल लेंगे तो देखिए आप प्लानिंग के हिसाब से अ, चल सकते हैं। अ, एटलीस्ट देखिए मेरा मानना है कि देखिए आजकल के टाइम पे तो आप बहुत ज़्यादा समय व्यतीत तो नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए। अ, सीखने के लिए देखिए मैंने शुरुआत में क्या किया मैंने 15 से 30 मिनट का समय व्यतीत किया था। अ, पहले मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो अपने ख़ुद से ही सीखने की कोशिश की। जैसे कि किंडल बुक से निकाल कर अ, किंडल बुक्स के द्वारा। या फ़िर अपने अ, जो भी यूट्यूब के अ, अपना जो गूगल के ज़रिए मतलब वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी पब्लि अ, होती है। मतलब बहुत सारे अच्छे कोडर्स हैं ब्लॉगर में उनके। अ, तो बेसिक चीज़ें तो मैंने ख़ुद से सीखना कोशिश किया। जब बारी आई दूसरे जब वो थोड़ा और ऊँचा पड़ाव का था तो, मैंने देखा कि यूट्यूब में ना इतने सारे अच्छे ऐ मतलब मुफ़्त तो हैं। लेकिन उनके कंटेंट तो इतने जबरदस्त थे क्रिएटर्स बहुत सारे थोड़े लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर्स हैं। उनके जब मैंने नाम निकाले, रिकमेंडेशंस के ऊपर।
हुँ। जी।
तो मैंने देखा कि मुझे अ, पेड कोर्सेंज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं इनको फॉलो करती हूँ इनके ज़रिए सीखने की कोशिश करती हूँ तो। अ, तो 1 अ, 2 मतलब 1 से 1 ही 1 या 2 व्यक्तियों को ही रखा था, जिससे मैं कंटेंट समझ सकूँ। ज़्यादा अगर करूँगी तो मैं ही मतलब मेरा ही मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा या फ़िर कुछ मि अ, इन्फॉर्मेशन यहाँ की वहाँ हो गई। तो मुझे ही दिक्कत होगी समझने में चीज़ों को, तो सिर्फ 1-2 को ही रखा था बहुत ज़्यादा ही नहीं। अ, उसके बाद देखिए मेरा बारी है कि अ, और जैसे कि 2 मेंटर्स को जैसे मैंने कहा, 1 का तो मैं समझ गई थी 2 दूसरे थे वो सर्टिफिकेशन भी दे रहे थे। लेकिन उनका ये था कि अगर आप लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं अ, या फ़िर कुछ कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ही सर्टिफिकेशन देंगे आपको, उसमें थोड़ा पैसे लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, दूसरे उस वजह से ऐसा मैंने सोच-समझ के ऐसे इन लोगों को दोनों को मतलब इसमें कायम थी और ज इनके ज़रिए मैंने सीखने की कोशिश करी है।
जी। जी, देखिए ये तो आपने बहुत ही शानदार बात बताई है कि कैसे आपने अ, कहीं न कहीं यूट्यूब से सीखा जो मुझे लगता है कि आज के ज़माने का सबसे बड़ा औज़ार है, कि आपको कोई भी चीज़ मुफ़्त में ये यहाँ पे मिल जाएगी और जब देखिए इसमें एक समस्या ये भी आती है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा अगला सवाल भी है आपसे कि जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं और कोई भी चीज़ सीखने के लिए बैठ <smacks lips> जाते हैं ना, तो उसमें 2 समस्याएँ आती हैं पहला कि लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो अ, पढ़ाई या जो भी उनका काम है या कोई भी कौशल है, उसके अलावा <smacks lips> कुछ और वीडियो देखने लग जाते हैं, शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं। या एक और समस्या ये भी आ जाती है कि जब आप सर्च करेंगी तो आपको इतने सारे लोग मिल जाएँगे कि आप मतलब बहुत मुश्किल होता है किसी एक को अ, चुनना कि इनमें से किन से आप पढ़ेंगे या इनमें से किन से आप सीखेंगे, तो वो आप कैसे करते हैं? कैसे चुनाव करते हैं आप?
अ, डी देखिए पहले तो मैं अ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट तो मैं कुछ जैसे ब्लॉगर्स को फॉलो कर ब्लॉगर्स भी देखती हूँ, उनको भी फॉलो करती हूँ। उनके रिकमेंडेड टॉप र जो अगर देखिए मैं अगर 4-5 ब्लो ब्लॉगर्स के ब्लॉग पढ़ें हैं, तो उनमें से 1 भी अगर व्यक्ति है, जिसका मतलब नाम कांस्टेंट है, तो उसका ही उनका ही खोलती हूँ। अ, अगर वैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो दूसरा देखिए मैं व्यूज के ऊपर जाती हूँ। सबसे ज़्यादा व्यूज और कमेंट्स के ऊपर जाती हूँ, जितने ज़्यादा व्यूज तो समझ जाना चाहिए कि कितने लोगों ने इससे प्रभावित होकर मतलब सीखा है उसको। तो ये 2 चीज़ें होती हैं अ, या तो दिखो तीसरी चीज़ अगर क्या होता है जैसे कि अगर उनके नाम तो होते ही होते हैं, उनका थोड़ा रिसर्च कर लेती हूँ, गूगल पे कि अगर उन मतलब उनकी सर्ट मत कितनी क्वालिफाइड हैं यहाँ पे कुछ अ, मेबी वो आईआईटीटीएन वो है, मतलब वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है लेकिन फिर भी अ, अपनी तसल्ली के लिए मैं देख लेती हूँ अ, जी।
हम्म। जी। जी, ये तो आपने बहुत ही सही कहा। ये सारे ही वो वाले तरीके हैं, जो सही में लोगों के काम आ सकते हैं। वैसे एक सवाल और था आपसे, कि शुरुआत में आप कह रहे थे कि काफ़ी लोग ऐसे भी कौशल चुनते हैं सोच के कि क्या उनका उससे कोई आर्थिक बेनिफ़िट होगा या नहीं होगा? तो ये संबंध में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना सही है? क्या लोगों को कौशल अपने मन के हिसाब से सीखना चाहिए या सोचना चाहिए कि इससे कोई आर्थिक फ़ायदे भी हैं या नहीं?
हुँ, जी देखिए ये तो काफ़ी ह अच्छा सवाल पूछा आपने। अ, देखिए अगर मैं बोलूँ तो ना अ, देखिए 2 चीज़ें हैं अ, मतलब मैंने यूट्यू मतलब इंस्टाग्राम में ही देखा था ये कोट मुझे ऐसा स सच्चे अच्छा ला सच ही लगा ये। कौशल और ना अपना जो शौक होता है, मतलब आपकी जो पैशन होता है, वो थोड़ा थोड़ा-सा बारीकी का डिफ़रेंस है इन दोनों में। अ, पैश तो देखिए उ उन्होंने मतलब वो कोट में लिखा था, आप 3 चीज़ें सीखें, एक चीज़ आपको शेप मतलब फिट रखें और एक चीज़ से आप पैसा कमा सकें। तीसरी चीज़ ना आप ना खुश अपने आपको खुश रखें स रख सकें मतलब वही था। हाँ, तो देखिए अ, देखिए अ, ज़रूरी है वाक़ई में आजकल के टाइम पे तो देखिए कितने भी कौशल सीख लें, आप आर्थिक खा अपनी आर्थिक वेतन बढ़ाने के लिए बहुत कम ही लगता है आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है आजकल। अ, लेकिन अ, थे लेकिन जैसे कि ये 3 है जैसे कि मेरा लैंग्वेज लर्निंग स्किल जो है, वो मेरा एक पैशन शौक भी था क्योंकि मुझे, पता नहीं बच शुरू से जिज्ञासा थी कि उनको सी उसे सीखूँ, उसे जानूँ, उसे ऐसा बात करूँ व नेटिव लोगों के ज़रिए। अ, तो पता नहीं आगे चलकर, वहाँ जाकर अगर हुआ, तो रहना तो आसानी हो जाए। अ, लेकिन झ जिज्ञ मतलब पैशन था मतलब एक शौक़ था अ, वैसे तो और भी लैंग्वेजेस सीखने का अ, शौक़ है मेरे पास, उसके अलावा उसके बाद भी। अ, तो ये है और एक जो आर्थिक स्थिति का तो हाँ, देखिए मतलब ज़रूरी है देखिए, आजकल कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है आपकी मतलब जो भी करना है आपको अपने दम पे करना है मत अ, ख़ुद ही आप अपने वास्ते हीरो हैं अपने वास्ते ख़ुद ही विलन है, अगर आप नहीं सीखोंगे तो कुछ नहीं होगा मतलब आजकल देखिए एआई का ज़माना आ चुका है। अ, मतलब लोगों के डर में भी है और दिखने को भी मिल रहा है कि बहुत सारी नौकरियाँ जा रही है। लेकिन वैसे कुछ शौ कौशल अगर सीखेंगे आप जो आपको डर नहीं रहेंगा कछ एटलीस्ट 2 से 5 साल के लिए कि आपकी वो क्यों नौकरी नहीं जाएँगी, तो हाँ आगे बढ़िए और सीखें और अपनी सेविंग्स करिए अ, और ज़रूरी नहीं है नौकरी ही लगे, आप ना कौशल वो कौशल दूसरों को भी सिखाकर अपना कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, जी।
जी। नो। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। जी, ये तो आपने मतलब बहुत ही सही बात बताई। मतलब अ, एक आखिरी सवाल आपसे यही था कि अगर कोई व्यक्ति आज चालू कर रहा है कुछ नया सीखना। तो वो ऐसी कौन-सी 2-3 चीज़ों का वो ध्यान रखें? आप बता दें थोड़ा।
हाँ जी, देखिए अगर देखिए अ, क ज़रूर अ, ये ग गलत नहीं है कि अगर आप आर्थिक का कोई चीज़ कौशल से करें कि आर्थिक चीज़ के लिए सीख रहे हैं। अ, लेकिन ना कुछ चीज़ अ, मतलब मेरा मानना है कि अगर आर्थिक स्थिति के ऐसे सीख भी रहे हैं तो आपकी उसमें जिज्ञासा कितनी है वो देखिए। अ, कुछ लोग होते हैं जिनको कोडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन फ़िर भी अ, सीखते हैं व लेकिन उनको कुछ होता नहीं है। तो देखिए जिज्ञासा के बेसिस पे भी कौशल सीखने की कोशिश करिए। अ, ज़रूरी नहीं और ये है कि देखिए अ, य बहुत सारी ऐसी कौशल हैं और इतनी डिमांड भी है। स उन लोगों के मार्केट में कि अगर आप अ, दे सर्च करेंगे तो आपको ब ज़रूर आपके जो आर्थिक स्थिति का जो आपने लक्ष्य बना रखा है। वो म आपको ज़रूर मिलेगा और आजकल डिजिटल युग है, अ, तो बेकार बिल्कुल नहीं जाएगा कोई भी कौशल। जी।
हुँ। बिल्कुल। जी, देखिए आपने बहुत अच्छे से बताया। और देखिए बस यही बात नहीं, जो-जो चीज़ मैंने आपसे पूछी ना, हर चीज़ का समाधान आपने इतने अच्छे से दिया। बहुत कुछ सीखने मिला आपसे, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आशा करता हूँ मैं आपसे फ़िर ज़रूर बात कर पाऊँ, अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
जी,